มันเป็นความคิดที่ดีนะคะ เออ ก็แบบบางทีเนาะเราก็อยากจะลงรูปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ย พอเราแบบว่าไปเห็นรูปวันนั้นปุ๊บอะ เราก็ไม่อยากจะลงเลย เพราะว่าบางทีอะค่ะ คือเราก็เห็นใจเพื่อนด้วย เพราะว่าเพื่อนแต่ละคนก็มีความทรงจำแบบว่าไม่ดีเกี่ยวกับวันนั้น แล้วเราจะมามีความสุขอยู่คนเดียว มันก็รู้สึกแปลก ๆ หรืออะไรอย่างเงี้ย อา ซึ่งแบบนี้ ถ้าเกิดสมมุติเราลงไปแบบว่าในวันครบรอบวันอื่น ๆ ก็อาจจะแบบว่า เออ เราไม่รู้สึกผิดกับเพื่อนมากอะไรประมาณเนี้ย เออ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะลองเอาไปแบบว่าหาวันดูเนาะ แล้วก็แบบ อ่า ปรับใช้ดู มันก็ ที่แบบว่า เออ น่าทำมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ครับ อืม อา ครับ อืม ใช่ ครับผม ครับผม ยินดีครับ สวัสดีครับ